Mhm. <gasps> Actually, <chuckles> ayun din eh, isang struggle ko, 'no? Pero siguro naman kakayanin ko 'no? Kung sisimulan ko paunti-unti na huwag maging harsh. Kasi sa totoo lang, ah, nagiging harsh lang din ako sa sarili ko kasi para kapag ka 'yong ibang tao 'yong nagsim nagsabi sa'kin no'n. <gasps> Alam ko na kung pa'no oo, hindi na'ko masasaktan. So ngayon gano'n na 'yong ginagawa ko. Parang nagiging harsh na lang din ako sa sarili ko. Pero, <gasps> ah, mali din naman pala 'yon 'no? Na dapat hindi ako maging harsh. Kasi siyempre, <gasps> um, ako lang din talaga 'yong maapektuhan. 'Tsaka hindi rin naman talaga nakakatulong pagka harsh sa sarili. So, dapat nga naman disiplinahin ko 'yong sarili ko. So siguro naman kaya kong gawin 'no, kahit papano, kahit paunti-unti 'yong mga bagay na nabanggit mo. <gasps> At the same time huwag din ako mag-rely sa kung ano lang 'yong alam ko. Kasi kailangan ko nga rin naman talagang mag-self-study. At the same time kailangan ko rin talagang, ah, mas pagtuunan pa ng pansin kung kaya kung gustong-gusto ko talaga. So, <gasps> siguro 'no, um, do'n na lang din ako mag-i-stick sa kas kasabihan na, "Pagka gusto may paraan, 'pag ayaw maraming dahilan." 'No? <gasps> Ot talagang, um, siguro nga marami lang din akong ah, ano 'to? Ah kung kailangan ko lang talagang gawan ng paraan. <gasps> Lalo na't ito talaga 'yong gustong-gusto kong gawin ever since. <gasps> Pero um, actually tama ka din 'no, sa nabanggit mo na talagang dapat nga, ah, huwag akong magiging harsh sa sarili ko kasi, <gasps> 'yon din talaga, eh, 'no? Minsan nagiging kalaban ko rin 'yong sarili ko at talagang mahirap na kalaban 'yong sarili kasi hindi kayo magkakasundo. <gasps> May mga pagkakataon na, um, gusto mo, pero ayaw ng sarili mo. May mga pagkakataon na gusto niya, pero ikaw naman 'yong pumipigil na, "Hindi mo kaya." Ganyan. So talagang dapat, <gasps> um, mag-ano sila mag-a-align sila. Para kahit papano eh, talaga namang, um, mag ano aw, hindi ako ma ma ano ma tawag dito? Hindi ako matitigil sa ganito lang. Lalo na kung gustong-gusto ko talaga.
Mm. 'Di ka na masasaktan. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm. May dahilan. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Hmm.